Ja. Cool. Mhm.
Es ist schon ne, und da ist dann die Frage: „Okay, ähm, wer war da? Warum? Weshalb? Und warum sind sie weg“, und, äh, „wo sind sie im Weltall?“ <laughs> Ne? Das ist für mich immer so, wo ich mir denke: „Es ist ein absoluter Wahnsinn, ne?“
Mhm. <chuckles> Ja. Erstklassige Spielchen, ja, witzige Gedankenspielchen auch.
Ja.
Ja, und also, wenn man jetzt so das Ganze dann noch mal in die Zukunft schauen lässt, also klar, wir haben halt schon Satelliten so besprochen, aber ich glaube auch, gerade wenn's sich so um Kriege und um neutrale Informationen zum Beispiel handelt geht, ähm, dass man dann da so Salit Satellitenbilder eben ganz klar sehen kann, wer hat was gemacht, was ist da passiert? Dass man halt dann Menschenrechts ähm, Verstöße einfacher und besser dokumentieren kann. Ähm, sowas finde ich halt auch sehr wertvoll.
Ja, es Ja? Mhm. Ja, Konflikte Ja. Richtig. Mhm. Absolut, ja, ja. Ich meine